دي حاجة حلوة جدًا. <chuckles>
جدًا، قُلت له أنا هاروح أعمل زي ما أنت عملت كده. إمم.
بس بس يعني ده عشان هو ذكر الطفل وحس إن هو فعلًا جاي على حياته الشخصية، والَّا عشان حس فعلًا إن هو تعبان، يعني عملوا له فحوصات أو حاجة والَّا من كلامه بس؟
بالضبط. الاتنين، هم خافوا أ آه، لأ طبعًا عملوا له آآ الدكتور ال الدكتور النفسي جاله وكلمه وبتاع الطبيب النفسي plus بقى إن هو آآ، أما بيلاقوا إنك عندك طفل ف فالأطفال يعني بتكون بيخافوا عليهم لأنك ممكن تعمل حاجة للولد بتاع، وخصوصًا إن هو ابنهم ابنهم يعني أكتر خصوصًا إن هو مولود هنا آآ، ف فبالتالي بي ممنوع إن هُم ي ممنوع إن الحاجات دي بتبقى خط أحمرفخد أجازة و3 شهور كان مريح يعني هو ولا تعبان ولا حاجة هو كان رايح أصلًا يعني ح يعني ح كان عايز يعمل تحليلات عادية وحاجات فهو راح هو كان تعبان لأنه كان بيشتغل شغلانتين غير الشغلانة بتاعتنا جدًا.
إمم. أيوه، أكيد، إمم. إمم. أيوه. إمم. فكان مرهق فعلًا، يعني هو فعلًا كان مرهق وجاي على حياته الشخصية فعلًا يعني.
بالضبط، في بركة زي ما إحنا بنقول.
إمم، إمم. ط طيب أنت بقى يعني أنت بتعرف برضه، هل يعني اليوم بقى بتاعك حتى بعد الشغل مثلًا أو كده لو خلاص إن انت بطل يعني روّحت من الشغل، بتعرف بقى إن أنت تدي الحياة الشخصية عندك مثلًا في البيت أو العيلة أو كده وقت بقى كده، والَّا بتبقى برضه عايز مثلًا تريح دماغك، مش عايز أفكر في حاجة، مش عايز أشيل مسؤولية حاجة، يعني فكرة بقى إن الشغل ليه مدة معينة مثلًا في البلد دي، مريحاك فبتعرف إن أنت تواكب معاهم في البيت والَّا برضه مش عايز أصلًا أنا آآ، هاروّح أقعد كده أمسك الموبايل وشكرًا مش عايز أشيل مسؤولية يعني؟
إمم. بُصي، هو أنا م يعني للأسف آآ قبل ما أسافر ضغط الشغل ال ال اللي كان عليَّ خلاني آآ، أكمل شغل هنا برضه، وده حاجة عيب أنا عارف إن أنا غلط فيه، يعني ما ما قدرتش إن أنا بالضبط زي ما زي ما وصلت لِك كده برافو عليكِ باشتغل م ما عنديش مش عارف إن أنا أشتغل شغلانة واحدة كده وأروّح البيت أقعد ما أعملش حاجة، أو مثلًا ألعب مش عارف أعملها بصراحة، مش قادر.
آه. يعني أنت شغال حاجتين دلوقتي؟ إمم. أنت عايش لوحدك دلوقتي فمثلًا ما فيش مسؤوليات تانية؟
لأ لأ أنا جيبت مراتي وابني معايا.
طب يعني ليه ليه ضاغط على نفسك كده؟
مش عارف ما
يعني هل أنت متعود إن أنت لازم تبقى شغال 24 ساعة أو أغلب الوقت، مش حاسس إن أنت مثلًا عايز تدي لنفسك وقت وللبيت وقت وكده؟
إمم. هو أنا كده كده باخد أنا عندي يومين إجازة في الأسبوع في الweekend باخد يوم كده آآ، باخرج معاهم آآ، وبس وفي يوم تاني برضه باشتغل باشتغل فيه مش عارف آآ، باحاول اسيطر.
إمم. برضه. <chuckles> طب إحنا كده مش عارفين نوازن خالص، يعني أنت كده مش عارف توازن خالص.
أنا حاسس إن أنا مبسوط كده، أنا حاسس إن أنا مبسوط باحس إن عملت قبل كده في مرّة وقلت آخد إجازة اليومين وأقعد ما باعملش أي حاجة اكتئا
إمم. إمم. أيوه، أنا كنت لسه هاسألك يعني أنت لما أخدت إجازة مثلًا حسيت إن أنت مش مرتاح، ولأ مثلًا حاسس بالذنب إن أنت مش شغال مثلًا والوقت ده ضايع يعني؟